OK.
Parce que tu sais en plus c'est très en fait les dis-toi, si tu le sais pas, les les chevaux, c'est ultra stupide
Ouais.
mais quand je dis c'est ultra stu ça, ça
Un cheval c'est bé c'est bête. Ah ça tu vois? Je je savais pas. Après, moi j'ai alors moi il faut savoir, moi je fais pas énormément de cheval, donc heu, effectivement, c'est pas un truc, heu, que je connais forcément, heu, mais heu, mais d'accord, OK, donc c'est stupide.
Ah moi non plus hein, c'est pour ça que j'ai la biquette. <laughs> Ah ouais mais c'est c'est craintif as fuck. Ah ouais, ouais, ouais. Ah mais ça a peur de son ombre hein. C'est vraiment à ce point là. Ah ouais, ouais, ouais. C'est c'est débile un cheval c'est c'est fou.
Ah bon?
c'est c'est très, très craintif comme animal.
Ah ouais?
Ouais, vas-y tu claques des mains, c'est ils peuvent partir quoi. Ah ouais vraiment en fait, i ils font peur parce que moi en fait j'ai peur parce que justement leur, heu, action n'est pas contrôlée. C'est des c'est des animaux ul ouais.
Waouh! Ouais c'est un peu comme un chat quoi. Un chat mais version puissance 1 000.
C'est ça voilà, tu tu tu rajoutes 200 kilos quoi. C'est et force de traction, heu, de de pas mal, c'est pour ça qu'on appelle les chevaux. Heu, ah ouais non, c'est c'est c'est fou hein, et du coup, forcément il y a du bruit, il y a plein de trucs, heu, les chevaux ils sont tirés, heu, licols forcément il faut tous les il faut les faut les monter, enfin faut les monter, il faut il faut mettre l'équipement et tout pour, heu, pouvoir bien les les tracter et tout, force parce que forcément il faut les prendre à la main, donc tu vois? Ma copine qui fait des des 8 avec le cheval qui lui qui la qui dompte et tout, heu, oh ouais ouais ouais elle sait faire du cheval ouais ouais.
Ah, bah, c'est les chevaux. Ouais, bien sûr. Les maîtriser genre? Ouais, ouais. Ouais, parce que ta ta copine, elle elle sait faire du cheval j'imagine, du coup? D'accord, OK.
Ouais elle sait faire du cheval, et heu, moi j'étais juste avec ma biquette, qui faisait méhé, c'était assez drôle. <laughs> C'est vraiment le le le contraste, tu sais, tu as vraiment le gaillard de, heu, je sais pas, je faisais quoi enfin le gaillard d'1 m 80 avec la toute petite biquette tu vois? Qui tirait dans tous les sens comme une détraquée et tu ouais c'est c'est ça.
<laughs> Tin, tu es grand, d'accord!